Elle était elle était exceptionnelle parce qu'elle était juste. C'est-à-dire qu'elle était toujours souriante, toujours rigolote. Par contre, si jamais il y avait le bazar, ou alors qu'elle était pas contente de nous
Ouais.
heu, ça
Elle savait tout de suite vous re vous recadrer ou?
Ah oui et ça mouftait pas. Alors qu'elle fai c'était une petite femme, hein, elle faisait un mètre soixante hein. un mètre soixante-un mètre soixante-cinq.
Ouais. D'accord. Donc forte personnalité de du charisme c'est ça?
Ouais exactement et heu, une une passion pour l'enseignement, qui qui m'a vraiment marquée dans le sens où, heu, si j'ai pu faire tout ce que j'ai fait avec elle, c'est c'est a heu, aujourd'hui c'est grâce à elle je pense. Ouais, ouais, ouais.
Ah, je vois. D'accord et ben écoute bon, on va refermer la parenthèse mais en tout cas, heu, c'est beau de voir qu'il y a des il y a des il y a des fusions comme ça qui se créent si jeune et l'autre question c'était, bah, finalement s tu es jeune ado et déjà tu lis du Guy de Maupassant, c'est pas un petit peu heu heu, out of the the box? C'est pas un petit peu, heu, difficile à cet âge-là?
Ah on n'avait pas le choix. <laughs> On n'avait pas le choix c'était, heu, c'était, heu, c'était, heu, l'équipe pédagogique, heu, en 6e je me rappelais qu'on lisait déjà l'Odyssée d'Homère et cetera hein. C'était, heu, oui, oui, oui, non, non et
Ah oui d'accord, oui. Ah oui d'accord, oui. Rien à voir avec le public, je confirme. D'accord.
heu, on on lisait déjà l'Odyssée d'Homère et cetera et heu, moi ça m'avait marqué. Parce que, c'est une période de une période de, mmh, le romantisme c'est une période qui m qui m'énerve un petit peu, heu, qui m'énervait un petit peu, une description à outrance. Moi j'aimais bien, heu, j'aime bien quand ça bouge un petit peu, que l'histoire avance. Je demande pas de l'action à chaque page mais que l'histoire avance et je me rappelle, heu, je me rappelle plus, quel livre c'est d'Honoré de Balzac mais, c'était ennuyant à mourir la l le 1er chapitre n'était que description, d'une pièce, où il décrivait: «Oh les les la lumière rentre par les les heu, par la fenêtre qui ricoche sur le baldaquin, celui-là était fait de bois» nana. Ah ça m'énervait et donc, j'ai commencé à lire Guy de Maupassant.
Oui. Pourquoi? Pourquoi? <chuckles> Ah? Ouais. D'accord. Ah oui ça peut durer longtemps ouais. Mmh mh. <chuckles> <chuckles> L'impatience de l'ado. <laughs>
Ah ouais, c'est ça. J'ai commencé à lire Bel-Ami, avec cet état d'esprit en mode: «Allez, ça va être long, ça va être long».
Ouais. Et?
Et au final et au final je me suis surpris à vraiment être marqué par l'histoire, heu, je me t
Alors tu peux tu peux me rafraîchir la mémoire parce que moi je l'ai lu il y a très, très, très longtemps?
Ouais, heu et b
Et du coup, bah, ouais si tu pouvais me poser le décor hein?